Ano pa yung mga ginagawa mong self care, kahit na medyo sobrang busy?
Ako siguro 'pag halimbawa may project akong ginagawa at alam kong ano medyo, kukunsumo ng maraming oras ko 'to, ah, hangga't maaari ano, siguro ang pinaka, hindi ko pababayaan na self care routine ko, siguro yung ano, ah, meditation kahit sandali. Ang ginagawa ko kasi, halimbawa lalo na 'pag yung ano, halimbawa kalagitnaan na, ano? So medyo na-o-overwhelm na ako or minsan hindi ko na alam yung yung, meron akong hindi na-fi-figure out 'yan. Papansin ko, titigil ako sandali, ah, kung hindi ko kayang gawin yung puwesto ko para mag-meditate, kahit kahit mismo sa desk ko na eh. So, gagawin ko pipikit lang ako, tapos ano, tapos hahayaan ko lang tumakbo yung isip ko, gano'n. So hayaan ko siya tumakbo, kahit anong isipin niya actually, hindi ko siya hindi ko hindi ko hindi ko sasabihin na ano, "Gano'n dapat iniisip ko pang-relax." Hindi, kahit minsan siguro stressful din, o kahit nga stressful yung iniisip ko, may naiisip ako nakaka nakakahiyang bagay na nangyari sa'kin nung nakaraan, basta kahit anong pumasok sa isip ko hayaan ko lang sundan ko lang siya. 'Yong tipong ano, ah, hindi ko hindi ako actively nag-iisip, hinahayaan ko lang siya, 'yan gano'n. Malaking bagay.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, okey. Gaano gaano naman siya ano, gaano siya nakakatulong sayo, yung pag me-meditate na 'yon, kahit na, sabihin natin na hindi siya nasa isang proper place. Hindi ba usually 'yong meditation yong parang iba naka-lotus, naka-lotus sit, 'di ba? Pero oo, pero 'pag nagma ay, kagaya sa case mo may time na kung saan ka lang abutin na gusto mag-meditate gagawin mo, papaano papaano mo ginagawa 'yon?
Mm, mm. Ano ah, kasi ano eh, sa akin, well, wala namang concrete na ano eh, at least para sa akin ah, wala naman concrete na rule. Ganun yung tingin ko eh. At least kung kung ano yung, ah, sa tingin mong gagana sa'yo, para sa'yo, anytime, anywhere.
Hmm. Hmm, okey.
Ah, ga gagana, well, para sa akin, sa case ko, ganun. Hindi ko hindi ko ayoko kasing ano eh, ikulong yung sarili ko na dapat kailangan nakapuwesto ako. So, dapat since quick fix siya, di ba, parang ganun yung dating eh. 'Pag kailangan ko lalo na pag stress na ako, eh, eh 'pag inisip ko pa yung puwesto minsan kasi, dagdag lang sa stress kasi iisipin ko, "Oh, paano 'to, hindi ko siya magagawa, kasi wala yung ano, wala ako sa puwesto ko." So, ginawa ko na, kung kakayanin ko lang sa desk, 'pag nagawa ko dun sa mismong puwesto ko at gumana siya para sa akin, ibig sabihin, ah, gagana siya kahit saan. So, ah, yun nakondisyon ko yung isip ko na 'pag since ito gumagana sa akin ka ng hindi sa yung sa nakasanayan kong puwesto, ah, okey, 'di ba? Kasi anytime na ma-stress ako, ma-feel ko, bigyan ko ng sarili ko ng 5-10 minutes, makakaano ako, gagaan yung pakiramdam ko, ganun.
Hmm. Mm. Oo. Hmm. Hmm. Mhm. Mm. Ah, paano mo nalalaman kapag ano, gumagana siya or nakakatulong siya siya siya sa'yo especially kapag ano, stress na stress ka na?
Ano, ah, siguro lalo na, ah, kasi ano eh, gagaan kaagad yung pakiramdam ko eh, yung halimbawa yung
Hmm.
Halimbawa yung stress ka na or yun nga parang nabangggit ko kanina yung may fini-figure out ako sa ginagawa ko. Yung tipong nao-overwhelm na ako, yung tipong nagsasabay-sabay na iniisip ko na halimbawa may naisip akong idea, hindi gagana. Tapos may maiisip pa ulit akong idea idea. Tapos minsan kasi, ano eh, tu tuloy-tuloy na papasok yung pumapasok yung ideas ko minsan hindi ko na siya na naaasikaso, isa-isa. So, nao-overwhelm ako. Ngayon 'pag ginawa ko yung ano, yung, ah, yung meditation ko na yun, ah, malaking bagay kasi ano, ah, kumakalma. Nagdadahan-dahan para naki-clear yung utak ko. So, mas na naaano ko na.
Hmm. Hmm. Okey. Hmm.
Ay, isa-isa kung titignan yung mga pumasok na idea or yung mga naiwan pang idea naaalala ko. Hindi yung sabay-sabay ko silang iniisip, yun. Para sa'kin ano ang pinakamalaking epekto niya naki-clear yung utak.
Ay, maganda, 'no? Magandang ideya yan, ano? Pero may ma pagkakataon ba na kahit na hindi ka stress, halimbawa na sa bahay ka lang, nakakapagpahinga ka ginagawa mo pa rin yun?
Ganon. Mm. Mm. Mm. Mhm. <clicks tongue> Oo maganda, lalo na sa ano, eh, ah baka minsan kahit 'di naman, relax naman yung araw ko, wala namang walang stressor, gano'n. Ang ginagawa ko okey din yung ano, eh, siguro kasi naging habit ko na rin, halimbawa, ah, yung kasi nga 'di ba ano, naka sa ang ep ang effect niya sa'kin kasi naki-clear yung utak ko. So siguro ano, ah, medyo hinahabol mo lagi yung gano'n, eh.
Hmm. Okey. Mm. Mm. Hmm, key.
Na
Ap anyi yun yung ganyang ano, yung ganyang ginagawa mo, nabasa mo ba yun o pinag-aralan mo talaga siya?
Hmm. Actually ano, hindi ko naman nabasa, meron lang akong ano, ah, napanood, na nag-suggest ng gano'n. Na yun nga, kung gagana sa'yo, yun so tinry ko. Ah, hindi naman siya nag-work kaagad sa akin. Pero since kasi nga medyo convenient, yung paraan, so, tinry ko mga ilang beses hanggang sa, siguro napansin ko na, "Hmm, okey to, ah." Ah, hindi masyadong effort yung ano, yung, ah, ginagawa. Pero ito, ang sabi ko ang pinaka-challenge ko talaga ano eh, simula kasi di ba sabi ko yung ngayon. Kaya ko na yung hinahayaan ko lang yung utak kong tumakbo. Nung sinimulan ko 'to ang hirap eh, kasi siyempre ta-try mong pumikit, tapos try mag-meditate hayaan mo 'yong utak mo, 'yon kasi yung sabi dun eh, sa napanood ko, hayaan mo lang tumakbo 'yong utak mo, eh. Yun yung una kong naging challenge, kasi ang hirap hayaan yung sarili ko, yung utak ko na tumakbo lang, mag-isip ng random na thoughts. Kasi siyempre 'pag ginawa mo yun may iniisip ka, eh. So, ang nangyayari, ah, nagugulo, 'yon 'yong naging challenge ko, hanggang sa nasanay na lang ako na, okey 'yon na, 'pag pag ginawa ko na 'yon, tumatakbo lang 'yong isip ko, wala akong iniisip.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm, key. Okey. Hmm, key. Mm. Mhm. Hmm. Hmm. Mhm. Mm. May pagkakataon ba na ano, napansin ka ng, halimbawa ng iba, na ginagawa mo yun, tapos na, ah, kailangan mong mag-explain kasi napansin napansin nila na ginagawa mo?
Teka, meron nga ba? Ah, oo, oo nung nung nagsisimula pa lang ako gina nung ginagawa ko yun ano, yung partner ko napansin niya, kasi ano, akala niya kasi nakatulog ako sa harap ng ano, ng screen sos ang ano niya, ah, pahihi palilipatin niya na ako dapat sa ano, sa room para mag-nap. Sabi ko, "Hindi nag-aano ako nag ah, nag tawag dito? nag-memeditate ako," yun. Na-explain ko lang na ganon kasi nga, yun nga medyo nas-stress ako dun sa ginagawa ko. Iyon. na-curious naman siya, ayun tinanong niya sa akin kung pano gumagana, anong ginagawa ko, ganun ayun.
Mm. Mm. Okey. Hmm. Mm. Mm, okey. Op Hmm. Mm, mm, inaano ba, kung sa sa tingin mo maganda din bang i advice yan sa mga kakilala mo gaya sa partner mo na, subukan niya o gawin niya rin 'yon para sa sarili niya?
Hmm, para sakin sa tingin ko, oo. Magandang i-suggest kung kailangan mo at may magtatanong sa akin i-offer ko yung advice na yun, pero siyempre ano, eh, sakin gumana, eh.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
Pero baka sa kanila sa ibang tao na magta-try hindi, hindi maging effective. Siguro ano, yun nga i-try, tapos siguro bigyan ng time, huwag naman yung pag triny tapos hindi gumana ayaw na. So, try bigyan ng time, mga ilang beses tapos 'pag hindi pa rin siguro nag-effect, di yun hanap ka ng ano, hanap ka ng ibang paraan na magwo-work sayo, ganun.
Hmm, okey. Okey, nabanggit mo yung paraan. May iba pa bang ano, may iba ka pang ginagawa na masasabi natin na parte ng self care mo?
Hmm. Sa'kin ano, oo. Ah, mahalaga sa'kin ang ano, ah, pagwo work-out.
Okey, mm. Anong klaseng mga workout naman?
Yan. Kung kung Ako ano, ah, kasi nag-aano ako, nagka-calisthenics ako, eh, nagbo-body weights ako. Wo-workout, 'yon. Para ano, ah, dun dun ako mas naging komportable, eh, kaysa 'yong ano, ah, lumalabas ako para magpunta ng gym pa, 'yon. Pero pag halimbawa hindi 'yon, wala sa schedule ko 'yon, ang isa sa mga paborito kong ginagawa rin para sa self care ko at malalaking tulong sa mental health ko, ah, paglalakad.
Ah. Mm, mm. Mm, mm. Mm. Ah, okey. May pagkakataon ba na, halimbawa yung ano, pagme-meditate mo, minsan sinasalit mo dun sa mga bagay na ginagawa mo rin para sa self care?
Hmm, well sa'kin kasi ano, eh, ang ang tingin ko kasi diyan ano siya, eh, ah, hindi siya either or, eh, ano siya, ah.
Mm.
Pa'no ba? Ah, kasama siya sa buong ginagawa ko. As a whole ko sila tinitignan. Depende na lang kung, ah, ano yung, ah, i-a-allow nung oras at the moment. So, since ang pinakamadali para sa'kin yung meditate, 'yon yung madalas na nagagawa ko. Kasi yung paglalakad saka ano, saka pag-wo workout ano, eh, ko-konsumo ng oras, eh. I-iskedyul mo talaga, eh. Pero 'yon, ah, part sila nung series ko, ng mga ginagawa ko ng self-care para sa akin, gano'n.
Okey, mm. Mm. Hmm. Mhm, mm. Mm. Mm. Ano, ki kino-consider mo rin bang mag halimbawa nasa bahay ka lang, gusto mo ng medyo mahaba-habang pagme-meditate, ah, kino-consider mo rin bang maglagay ng halimbawa ng music, mga gano'n?
Hmm. Hmm. Ah, ito, ano makuwento ko 'no, kasi nabanggit ko dun sa 'pag yung kailangan ko lang biglaan di ba, na sa kahit saan ako pupuwesto. Pero usually ako, 'pag yung halimbawa yung, ah, nagme-meditate lang ako ng, ah, hindi kailangang biglaan, ah, ano ako, eh, ang ginagawa ko kasi, ah, lalo na sa couch namin. Buksan ko yung TV.
Mm. Hmm. Okey.
Ganiyan. Tas hahayaan ko na siyang, ah, mag-on halimbawa, ah, parang background music lang siya. Tapos naka-dim yung lights gano'n, tapos nakaano lang ako, nakaupo lang ako sa couch tas nakapikit lang ako ng nakapikit lang mata ko, ganun. Yun yung yung usual na setup ko 'pag ano, 'pag, ah, may time na gawin yun.
Mm. Hmm. Mhm. Mhm. Mm. Mm. Okey, pero ano, ah, <clicks tongue> willing ka ba na, ah, halimbawa, ah, halimbawa na bigyan ka ng chance sa talk ganun, ah, i-share yung experience mo, ipa-try sa iba, papaano mo sasabihin 'yon?
Hmm, oo, ah, ano naman, eh, ah, siyempre, ah, hindi mo naman ipagdadamot kung ano yung gumana sa'yo. So kung magkakaroon ng chance, oo, why not i-share, ah, kung maraming matutulungan, maganda di ba, mabuti. Ah, paano ko sasabihin sa kanila? Siguro s sasabihin ko yung journey kung paano ko na-discover so di ba, kung paano kung paano ko na figure out na gumagana siya sa'kin. Siguro, sisimulan ko sa kwento ng kung bakit ko kinailangang maghanap ng ganun, di ba? Sasabihin ko siguro na ano na napansin ko na ano, na marami akong naging stressor sa buhay 'no na hindi maganda yung coping di ba, medyo napapabayaan hindi na maganda sa self-care sa sa sarili ko. So, sabihin ko na naghanap ako ng paraan through trial and error tapos ito yung mga paraan lalo na yung pagmemem pagme-meditate na nagawa ko, na gumana sa'kin.
Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Oh. Hmm, maganda yung mga ano mo, mga sug ah, maganda yung suggestion mong 'yan. Pero ito sa tingin ah, habang sa journey mo na 'yan sa pagka-discoverng meditation, ah, ano sa tingin mo yung mga disadvantages sa paggawa niyan?
Hmm. Alam mo hindi ko pa na kasi so far ano, eh Hmm, Sakin wala naman. At least, ah, sa'kin. Sa tingin ko wala naman kasi, ah, hindi naman siya harmful, wala rin namang hindi naman siya addicting, hindi siya hindi naman siya nagiging parang sagabal sa ginagawa ko kasi since nga active ko naman siyang ginagawa't, ah, lalo na't alam kong kailangan ko siya pag nao-overwhelm na ako. So, siguro sa'kin with confidence, ah, at least hanggang ngayon masasabi ko na wala naman siyang ano sa'kin, ah, parang negative na effect.
Mhm, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Okey, ilang taon mo ba na 'no, na ginagawa 'yan at saka sa tingin mo ba, ah, gagawin mo pa 'yan ng matagal na panahon o panghabang buhay na 'yan?
Hmm, siguro ano na rin, ah, mahigit isang taon na. No'ng ginagawa ko 'to, tapos yung trial yung before no'n siguro mga 5, 5 months so ayon, ah, let's say a year and a half na. Oo ano, ah, ipagpapatuloy ko na 'to siguro hanggang ano hanggang pagtanda, hanggang sa kaya ko pang gawin. Kasi ano, eh, ah, malaking bagay malaking bagay para sa'kin na at nakakatulong lalo na ngayon, 'di ba? Ang daming ano ang daming mga stress sa buhay, lalo na sa dito sa atin, ah, yung ganun so malaking bagay.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. No oo tama. Totoo, 'yan. Mm. Mm, eto naman. Ano pa yung mga ano po na na-research mo tungkol sa meditation, at tsaka ano yung mga bagay na sa tingin mo maidadagdag mo pa, para mas lalong mas maging maganda yung journey mo sa meditation?
Hmm, ganito sa akin kasi ano, eh, ah, usually yun yun yung ano, yun, eh, 'no yung magiging, ah, ah trajectory ng tao pag natuto mag-meditate eh, mag-de-deep dive sila dun sa kung ano, yung meditation, yung ganito ganyan. Ang ako kasi hindi.
Mm. Hmm.
Eh, nakakatawang isipin, ano? Kasi sa’kin napansin ko gumana ’yong ginagawa ko, ’yong 5 to 10 minutes, 20 minutes 'pag may time ako. So ayokong ano, ayokong i gawing crowded or or gawing parang ano, paano ba? Parang, parang project, oo, ’yong meditation na gagawang oo, ’di ba. Babasahin ko ’yong concept, babasahin ko ’yong ano. Basta sa’kin at least ’yong form na ’yon no’ng meditation na 'yon, gumagana sa’kin. So ayoko na siyang i-complicate.
Mhm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Modify pa. Mm. Mm. Okey. Mm. Ah, okay. So mas gusto mo ’yong simple na nagwo-work na kaagad sa'yo. Okey, sa mga taong halimbawa eh, kagaya mo dati na sobra-sobrang daming stress. Paano mo yun, kumbaga since gusto mong tumulong, paano mo ie-explain sa kanila na napakaganda ng meditation At tsaka, ano ang mga advantages nito sa'yo? At kumbaga, ah, ano ang puwede mong gawin na kumbaga, pupuwede mong i-spread sa iba para makatulong din?
Mm. Mhm. Siguro ano, ano na lang. Ah ’yon nga, sabihin niyo sa’kin sabihin ko sa kanila na maganda 'yong effect sa’kin. Saka ano, siguro ’yong kagaya no'ng sinabi ko kanina, maghanap sila ng gagana para sa kanila.
Mm. Naku, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pag-share mo.
Mm, salamat din.